Ai, eu preciso de uma ajuda pra uma coisa que eu tenho muita dificuldade, realmente eu tenho eu já tentei ler livros a respeito, eh, eu já tentei assistir vídeos no YouTube, em vários idiomas, <chuckles> de várias pessoas diferentes falando de algumas técnicas e tudo mais, mas eu te dificuldade enorme em estabelecer limites e principalmente em dizer não. Eu não consigo dizer não, principalmente se é pra alguém, assim, da minha família, né, minha mãe, meus filhos, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Eu queria entender porque isso, por que que isso acontece? E por que que eu não con eh eh, mudar isso?
Uhum. Sim. Ah. Entendi. Olha, a gente então, né, vai conversar um pouquinho, antes vou te fazer umas perguntas pra eu tentar entender um pouquinho melhor essa situação que tá acontecendo com você. Eu queria saber, eh, quando, assim, você acaba se sentindo mais desconfortável dizendo não, eh, pra convites, pra quais situações, quais eventos que você se sente, assim, nessa insegurança, né, quando de definir mesmo o limite pra você que é uma coisa que você não quer, e você acaba dizendo sim?
Claro, pode perguntar. Hum, olha eu vou te dizer que a maioria das situações, né, eu não consigo dizer "não". Não sei se eu tenho essa, eh, como é que se diz? Eh, <clicks tongue> ai meu Deus! Me fugiu a palavra agora, essa coisa de de ser boazinha sempre sabe: "Ai ela sempre faz tudo, ela sempre"
Aham, sim. Muito disponível.
Não entendi.
Quando você fica muito disponível, muito solicita, né, pra todo mun
É, então, não sei se é porque eu quero ser boazinha demais, mas eu não sou, assim, sabe, as vezes eu fico pensando: "Mas será que eu sou tu assim, nessa coisa de ser boa boazinha? Eu acho que eu não sou, assim". Mas por exemplo eu vou te dar alguns moti algumas alguns exemplos de como isso acontece. Eh, eu por exe Não entendi!
Hum. Perfeito eu isso mesmo. Perfeito, porque era isso mesmo que eu ia te perguntar, alguns exemplos práticos, de quando aconteceram situações dessa natureza, aí?
Ah, legal! Ótimo, ótimo. Uhum, eu vou te contar. Então, eh, por exemplo, quando eu eu moro num outro país em que as pessoas não têm nenhuma dificuldade de dizerem, assim: "Não". E acabou, não precisam, por exemplo Exato, não precisa se explicar muito, "não posso, não vou", <chuckles> né, eh
"Não quero, pronto, e é isso". Hum. "Ou não quero", né, as vezes a pessoa só não quer porque ela não quer.
Exato, exato. "Não não quero ir, não posso, não vou", né, só o "não" e basta. Agora eu, por exemplo, se eu for dizer "não", eu vou dizer: "Não, mas, olha, eu não vou poder ir, porque eu tenho um trabalho essa hora. Olha, porque eu tenho que levar meus filhos na escola, Olha, porque isso"
Uhum. Justifica muito, né?
Exato. Isso se eu disser "não", porque é realmente muito raro, geralmente eu vou dizer assim: "Ah, tá bem, olha, eu vou tentar fazer o melhor, eu vou tentar fazer o máximo," E realmente eu vou tentar fazer o máximo pra fazer.
<laughs> Já não diz esse "não" ali de primeira.
É, não, não é muito raro eu dizer "não" de primeira, muito raro mesmo, só numa situação em que, por exemplo, eu tenha um outro compromisso já, que eu sei que realmente não posso mudar, mas, se não, eu vou tentar, eu vou eu vou dizer que eu vou tentar e realmente vou tentar.
Uhum. Certo.
Não é aquela coisa da boca pra fora, sabe, que a gente fala assim: "Ah, vamos marcar?" <laughs> "Ah, vamos sair! Ah, vamos marcar?" Não é isso não.
Vamos, vamos, um dia, quem sabe na volta de Jesus.
É, <laughs> exatamente, eu realmente faço de tudo pra realmente atender aquilo.
<laughs> Tá. Isso é bom, né?
Isso acho que Freud explica. Freud explica, né, gente, eu devo devo ter algum algum trauma, alguma coisa que Freud explica. <laughs>
Que, né, fez você, eh, se sentir muito mal talvez com alguma rejeição ali, com algum "não" que você recebeu, e talvez você não queira causar essa dor no outro?
Pois é, não sei. Talvez, porque, assim, eu eu tenho eu sou de uma família pequena, mas eu tenho uma irmã mais velha, né, eh, e sempre esse essa coisa de irmã mais velha e eu sou a menor, a mais nova, tudo sempre foi mais pra irmã mais velha, então, pra eu De repente, eu tentava agradar pra poder que me enxergassem, não sei, talvez seja alguma coisa assim, eu acho.
Sim. Sim. Olha, mas geralmente a caçula também é é é mais cuidada, você não acha?
Ah, eu não sei se mais cuidada, eu, ah, ach
Mais mimada, assim, no fim, porque, eh, geralmente fala: "Ah, é o meu último bebê, então eu vou agradar no máximo que eu puder".
É, não sei, eu acho que na na minha situação foi bem, assim, acho que o inverso, sabe, do tipo: "Ah, eh, ela é ela é a mais nova. Não, né, ela não tá na hora ainda de fazer as coisas pra ela", sabe uma coisa assim? Eu acho que foi mais ou menos pra esse lado. E aí eu achava que eu precisava sempre dizer sim pra tudo para ver se eu tinha alguma chance de alguma coisa, sabe?
Foi ao contrário. Uhum. Tá. De uma atenção a mais de de mostrar, ali, alguma a algum a alguma serventia pra alguém, assim, não não de servência obviamente, uma criança, você, né, nessa situação, mas na serventia no no modo de servir, de de ser útil, de de solícito pra alguém da família.
Uhum. Sim. E Ah. Sim, sim. Eu entendi. Uhum. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que deve vir daí, sabe. E não tem na Imagina, hoje em dia pensando como adulta, não tinha nada disso, né. Imagina, é aquilo mesmo que você falou, da de repente a a a caçula receber mais, né, um um apoio e tudo mais, mas era o que eu sentia na época como criança, imatura, <chuckles> né, era o que eu sentia. Uhum.
Uhum. Sim. Entendo. Completamente. E aí, ou que que acontece vamos vamos aqui pra agora um cenário. Como que as pessoas reagem quando você recusa alguma coisa? Principalmente pensando nesse cenário, aí, que hoje você mora em outro país que isso é mais aceitável, vamos lá. <chuckles>
Uhum. Uhum. É eles acham normalíssimo, né. Eu só que sou ET. <chuckles>
Você quem no seu isso.
É, exato, é, problema é comigo, imagina qualquer pessoa acha is acha isso muito normal e natural, né. "Você não pode? Ok! Obrigada!". <chuckles> Só isso.
Aham. Tudo certo numa próxima talvez você possa
Exato, exato, e tá tudo bem.
e a gente, eh, compartilha esse momento, numa próxima oportunidade, então, eh, você já tem esse esse seu não educado, né? Que você quer justificar
Uhum. É, eu já eu já tento dar, eh, o "não", mesmo não precisan o o "não", não! Hã, o a o a desculpa, né, mesmo não precisando.
Aham, esse essa justificativa muito longa, né, sem nenhum sentido.
Ne sem nenhuma necessidade, nenhuma necessidade, né.
E eles mesmos não estão esperando que você dê uma justificativa assim tão longa.
Não, não estão. Ali já eles até falam: "Para quê tudo isso?" Ficam me olhando com uma cara de tipo: "Hã? <chuckles> Hein? <chuckles> O que que você está dizendo?" <chuckles>
<chuckles> Por quê? Certo, então, você poderia já começar exercitando isso, viu, começar ali, pensar num "não" educado e bem claro, bem óbvio, mas já tirar essa parte aí dessas suas desculpas, né, dessas, eh, dessas suas explicações que não não Você não precisa justificar nada mais pra ninguém, você é adulta, você vive num país novo que as pessoas compreendem completamente quando você diz "não". E elas não vão te excluir da vida ou de uma outra oportunidade porque você disse um um "não".
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Perfeito, não, ah, isso isso realmente Na parte do do do país, né, com essas pessoas no meu país novo eu até consigo entender, né, e vou tentar realmente colocar em prática. Mas o a minha maior dificuldade é com a família, principalmente com os meus filhos. Eu não consigo, é muito difícil eu dizer "não" pra eles.
Sim. Cer Então, mas, eh, você sabe que eles precisam, né, desses nãos, porque a vida muitas vezes vai trazer esses nãos pra eles, e eles têm que aprender isso em casa com você.
Uhum. Sim. Uhum. Exato, exatamente. "Saber eu sei, mas como é difícil". Meu marido me fala sempre isso, né. Ele fala mas, assim, isso de coisas pequenas, né, eu tô dizendo, por exemplo, de u um brinquedinho, uma uma coisa, um presente, um presente: "Que, ah, mãe eu quero ah, você vai posso comprar tal coisa?".
Né, a vida Uhum. Bala, doce. Uhum.
"Sim". <chuckles> Aí, meu marido olha pra mim e fala assim: "Mas você nem per nem fala assim: 'Vamos ver. Olha, na volta a gente compra'. <laughs> Você não fala nada disso, você fala: 'Sim, já, sim de primeira'". Eu falo: "Ué, mas eu posso comprar"
Aham. Sim.
"eh, eles estão pedindo, por que que eu tenho que falar não?".
Sim, eu eu compreendo completamente.
Mas eu entendo que eu tô errada. <laughs>
Mas você tem que ensinar, assim, uma lição valiosa que as coisas, elas não vêm tão assim fácil na nossa vida, né, e aí você pensa em alguma coisa que você queira que eles façam, assim, tipo, eh, organizar melhor o quarto, ou alguma coisa assim, alguma bagunça que eles deixem pela casa, alguma coisa que você queira que eles se esforcem mais, ali, na no aprendizado deles, e aí você pode usar esse presente como uma recompensa, né.
Uhum. É verdade. Uhum. Uhum. Uhum. Pra até pra eles darem valor ao trabalho, valor ao dinheiro, né, valor que as coisas não caem do céu, não é?
Aquilo. Sim. Que eles conquistaram aquilo, que eles não ganharam só por ganhar, eles ganharam aquilo, porque foi a consequência de algo que que eles fizeram, que eles se aprimoraram, e e que isso vai fazer mais sentido para eles, né.
Ai, que perfeito. Per Perfeito, olha, você falou tudo. Pre que eles conquistaram, não é? E isso eu tenho que realmente ensinar para os meus filhos. Olha, adorei, realmente, você foi extremamente no ponto perfeito. Muito obrigada, viu, adorei falar com você, vou colocar em prática realmente. Obrigada, viu.
Uhum. <laughs> Ai, que ótimo, eu espero mesmo ter te ajudado e qualquer questão que você tenha, aí, sobre esse assunto, ou qualquer outro, é só você me perguntar que eu estarei disponível aqui pra te ajudar, e eu te espero para uma próxima.